Sì, sì, ho una storia ho la storia del mio nonno. Se vuoi te la racconto. Allora, lui era figlio di una famiglia con tipo 7 figli, sai quelle famiglie di una volta proprio sì. E praticamente, uhm, siccome era il più vecchio, uhm, sin da piccolino doveva lavorare. E in prima elementare, lui non aveva nemmeno i soldi per le scarpe e quindi le diede gli diedero 1 paio di scarpe vecchie di una parente, non lo so, col tacco tagliato. Quindi lui fece il primo giorno di scuola così, si vergognò tantissimo e smise di andare a scuola.
Ma certo che sì! Ah, numerosa. Oh, piccino! Oh, cavolo, non pensavo che arrivasse a questa conclusione.
Subito proprio, primo gio sì, sì. Sì, ma ti parlo, fai conto dell'inizio del 900, eh. Perché io non l'ho conosciuto il mio nonno, cioè e esatto. Uhm, beh, sì. Un centinaio, ecco, ce cento, 120 e ehm, insomma praticamente, te la faccio molto breve, a 18 anni lui decide che se ne vuole andare da questa famiglia perché insomma non non ha soddisfazioni.
Okay, sì, quindi <chuckles> più di 1.000 anni fa. Più o me <chuckles> scusami, sì, centinaia.
Ehm, compra un pezzo di terra e con una bicicletta, fa la spola dall'Emilia Romagna al Veneto, a comprare delle piante piccoline, che poi lui le le faceva crescere, le rivendeva come piante da frutta a mhmm, ai coltivatori.
Eh, però doveva avere un bel pollice verde già cioè, mhmm, come ha imparato? Nel senso
E e Sì, sì, beh, ha sempre lavorato nei campi, poveretto, cioè. Eh, insomma, praticamente a 20 anni, lui si costruisce la sua casa, con i suoi soldi.
<chuckles>